Totoo. <laughs> Ayan 'di ba, kung kabataan ngayon yung nangyari 'yan, sa ba sa kabataan ngayon nangyari siguro Tulfo na agad, 'di ba?
Ay naku, panigurado po 'yan, social ano, pinost na po 'yan agad sa ano, social media.
Oo, sa Facebook, 'di ba? Yung panahon nga dati natin, eh, tinatago pa tayo sa lagayan ng walisan, eh, para di mag-ingay, eh, aba minsan lumilipad pa yung mga, ah, chalk, ah, pamunas sa blackboard, ngayon unti lamang na gano'n nasumbong na, 'di ba? Ang ang mga bata ngayon, mapupusok na. Ayan, sa akin naman pa'no ko siya hinarap, ah, paano nakaapekto? Ayun, noon sa bawat ayan sa bawat lista ng noisy parang sobrang mali ko na yun, parang very wrong na ako nun kaya, ah
Ay naku. <laughs> Opo. Totoo. Opo. Ay galit na po sa inyo lahat, kapag nalista niyo silang noisy.
Ay oo. Totoo, at saka 'pag tagalista ka ng noisy marami kang kaibigan bigla, 'di ba, beshy up ka na lahat para 'di ka malista. <chuckles> Oo, para 'di mo sila malista, pero sila pa madalas yung maingay yung mga kaibigan mo, 'di ba? <laughs>
<laughs> Mabait, mabait lahat sa'yo. <laughs> Ay naku, panigurado po 'yan. <laughs>
Oo nga. Ayan tsaka ayun hinarap ko siya sa paraan na kailangan matuto sa bawat ganoon, sa school pa lamang, 'di ba? Alam na natin dapat yung mali at saka hindi, ayan. Sa maraming salamat sa iyong, ah, oras at panahon. Ayan, masaya yung ganitong topic, so parang casual lang na usapan, 'di ba?
Opo. Thank you. Maraming salamat din po. Opo at saka parang nag-ano babalik-tanaw. Ang lalim, <laughs> nagbabalik-tanaw noong mga elementary days.
Ay, oo.